Piuttosto che un sinoni una crescita da un fiore, che prima non c'era, un albero che era tutto spoglio, sta diventando verde, no?
Certo. Bellissime metafora <chuckles> per spiegare la vita. Eh. Certo. E passando da mare a montagna che è l'altro tuo amore, l'altro polo diciamo, ehm, hai un ricordo particolare legato, un viaggio o un'escursione dove la ba il la bellezza paesaggistica ti colpita, e tuttora la la menzioni spesso o comunque non dimentichi? Mh.
Mh-mh. Beh sì, io sono molto, molto legata a una catena montuosa in Italia, che sono le Dolomiti.
Okay, mh.

Okay. E hai delle preferenze rispetto al mare?
Quindi, proprio il gusto di un tramonto, cioè, ti posso fare l'esempio banale: stamattina io mi sono svegliata, ehm, un pochino prima del solito, e e vedo che c'è una luce strana fuori, e e vado in terrazzo e vedo che c'è il cielo che è tutto rosa arancione, un un'alba pazzesca
Mh. Mh. Mh. Wow. Mh-mh. Mh. E come ti sei sentita, ehm Mh.
e io, niente, sono stata lì in terrazzo a guardare, e dicendo: "Cavolo, la natura!"
Estasiata.
Sì. T e c e c come si può rimanere di fronte a questo, se non così? Cioè, pensa che noia le persone che vedono e dicono: "Okay bello, scatto la foto, vado via." Non lo so. <chuckles>
Uno spettaco Mh. <giggles> Te hai scattato la foto questa mattina?
Beh, certo. Oltre ad averla guardata ho anche scattato la foto, anche perché, ovviamente, l'ho rinfacciato al mio ragazzo, che era stava ancora dormendo, e ho detto: "Vedi che a svegliarsi presto vedi anche delle belle cose?" <chuckles>
<chuckles> Ci sta. <chuckles> <chuckles> Eh sì, lui dice: "Vabbè, io guardo il tramonto, continuo a dormire, insomma, sarà altrettanto bello." <chuckles>
Esatto. Mi fa: "Però che bella foto, posso veni posso usarla?" "No, mia." No. <giggles> Esatto.
E No. <chuckles> É un mio momento, eh. E e dopo aver, appunto, potuto essere spettatrice di una mhmm, un tale spettacolo naturale, come ti sei sentita? A parte sicuramente fortunata. Mh.
Ma, ehm, hai o detto tanto benissimo, perché fortunata secondo me è la parola giusta, perché la natura sec me fa questi piccoli regali, che non tutti sono in grado di cogliere
Okay. Mh.
e che però ti danno qualcosa, quindi la verità è che dopo mi son sentita davvero carica.
Mh.